Oye, ahora quiero que me platiques, ¿tú, en tu experiencia personal, cuáles crees que son esas barreras, em, que impiden que hagamos nuevas amistades?
Mm, fíjate que se me ocurren varias
Ujú.
porque depende mucho como el contexto en el que te estés moviendo, depende mucho de la situación en la que te encuentres en el momento, y y dependiendo de este contexto, te puedes encontrar distintas barreras, pero, si trato de encontrar como un elemento común a todas estas barreras, eh, puedo resumirlo en que tiene que ver con cuestiones de, em, de de con cuestiones como culturales, ¿no?, con cuestiones de cultura, es lo que realmente, independientemente de todo el contexto, del tipo de barrera que sea, todo tiene que ver en sí con una cuestión cultural, la que te impide luego hacer nuevos amigos.
Claro. Ujú. Okey. Ujú. Okey, y dentro de de este contexto que puede ser esta barrera cultural, o sea, ¿tienes algunos factores en específicos relacionados a la cultura?, pues, cómo dices, obviamente, depende de cada contexto en el que nos encontramos para forjar estas nuevas amistades, pero de eso que comentas dentro del del rango, o del aspecto cultural, ¿tienes algunas en específico que, a lo mejor hayas escuchado, leído, o inclusive presenciado, de las que puedas, este, platicarme un poquito?
Ujú. Ujú. Sí, mira, por ejemplo, este, o d de hecho te puedo contar de algunas que yo mismo he vivido. Por ejemplo, estando en países donde no hablan tu idioma, pues es obvio que la, eh, la barrera idiomática puede ser una barrera para hacer nuevos amigos, ¿no?, este, po por ejemplo, si vives en un país donde se niegan a hablar tu idioma, o se niegan a hablar otro que que tú conoces, o so por ejemplo, si estás en en Francia, ¿no?, y tú el idioma que conoces, pues, es el español y el inglés, y ellos se niegan por completo a hablar español e inglés, y lo que conocen ellos, y lo que insisten ellos es hablar el francés, pues va a ser un poco difícil que hagas nuevos amigos porque existe esta barrera cultural, ¿no?, que es el idioma.
Claro, adelante. Ah, claro. Ujú. Claro. Ujú. Ujú. Claro. Oye, y justo
Es uno de tantos ejemplos, pues, culturales de los que se me ocurren.
Claro, y aparte creo que es de los más importantes, o sea, en el aspecto cultural, porque, obviamente, como dices, pues, puedes ir a un país, eh, ahora sí que, ajeno al tuyo, extranjero, donde se hable otro idioma, y pues, puedes ir con todas las ganas del mundo, a lo mejor, eres muy extrovertido y todo esto, pero pero o o o llegas ahí, y en especial, en ese ejemplo de Francia, ¿no?, que que m me ha tocado escuchar que los franceses son muy, ahora sí que, muy, muy canijos, donde: "No vamos a hablar otro idioma que no sea el nuestro", ¿no? Exacto. Oye, y por ejemplo, ¿qué opinas de eso?, o sea, en en ese aspecto de, por ejemplo, tú estás visitando nuestro país, tú tienes que hablar nuestro idioma, o sea, ¿estás de acuerdo en que sería una buena, eh, una buena acción, por así decirlo, para tú, ahora sí que, incorporarte a su país, a su idioma, y precisamente, poder entablar una conversación o una amistad con algún nativo? ¿Estás de acuerdo en en ese pensamiento que ellos tienen?
Ujú. Ujú. Exacto. Así es, son muy celosos de su idioma. <chuckles> Ujú. Sí, por supuesto, yo les doy completamente la razón, ¿no?, o sea, porque no lo siento como que sea en con con mala intención, ¿no?, el hecho de que de que de que quieran que hablen su idioma, siendo que, pues, es su país, ¿no?, es, obviamente, que es su país, es su cultura, es su idioma. Yo creo que yo mismo lo haría, yo hablando español, este, y llega alguien, no sé, digamos, de Rusia, y quiere empezar a hablarme en ruso, digo, o sea, yo no soy el que tiene la obligación de aprender ruso para entenderme con esa persona, esa persona es la que tiene la obligación de hablar el español para asimilarse a la cultura que está visitando. Ahora sí que, desde mi punto de vista, lo a eh, ahora sí aplica lo de: "Al lugar que fueres, haz lo que vieres", ¿no? Entonces, si vas a Francia, pues, habla francés, si vas a Rusia, habla ruso, y si vas o si eres ruso y vas a España, o vas a México, pues habla español.
Ujú. Claro. Claro. Claro. S sí. <chuckles> Ujú. Claro. Oye, y por ejemplo, no sé si te ha tocado escuchar justamente este mismo ejemplo, pero aquí en México, em, crees en Cancún, si no me equivoco, que obviamente es como este punto turístico que los estadounidenses aman y adoran siempre. O sea, tú, si fueras, o si eres de aquí de México, eh, ¿es también estarías de acuerdo en en? Por ejemplo, estos personas que vienen y hablan inglés, y que, pues, ahora sí que ellos tienen la mentalidad de: "Yo no voy a hablar tu idioma", o sea, "a mí me atiendes en inglés", o sea, y y que también en la ciudad, o o nosotros mexicanos nos hemos, ahora sí que entre comillas, "acoplado" para poder recibirlos para, obviamente, esas fuerzas del turismo. O sea, también, ¿crees que como país tenemos que tener esa flexibilidad, justamente para abrir, eh, como las puertas a a estas nuevas relaciones con extranjeros, nosotros dar a doblar el brazo, por así decirlo?
Okey. Ujú. Ujú. Fíjate que, ahí está jugando un un papel importante, o bueno, un un aspecto importante, está jugando ahí en el contexto, que es que la economía de este lugar en particular y y de muchos de esos lugares, como es el turismo, pues, dependen completamente de la economía, ¿no?, que te trae el el el turista extranjero. Entonces, ahora sí, ahí no estás tú como en ese papel, de ponerte en el plan de que: "Oye, ¿sabes qué?, habla español o no te atiendo" ¿no?, o sea, por supuesto que no, cuando tu existencia y tu y tu ingreso económico depende por completo de poder venderle un producto o servicio a alguien que habla otro idioma, pues va pues vas a hacer lo su lo lo que n necesites para hablar ese otro idioma y poder ofrecer tu producto o servicio. En ese caso, como te decía en un principio, cambie como mucho, eh, el el contexto, ¿no?, del de de lo que lo que te impulsa a hacer, o te impide hacer nuevas amistades.
Ujú. Ujú. Claro. Ujú. Claro. Claro. Claro, y y está super interesante justo porque, como dices, como en cualquier situación, ¿no? Usualmente es, eh, ahora sí que la respuesta de psicólogos de la de, depende, ¿no? O sea, depende en dónde te encuentres, depende qué estés haciendo, depende la situación de de esto, de aquello, y y ahí vas armando, ¿no? Y por ejemplo ¿Ah, sí?
Sí, exacto. Ujú. Sí, por ejemplo, o sea, continuando con lo de la cultura, ¿no? Del aspecto cultural, yo primero puse que una es la barrera idiomática cuando vas, por ejemplo, a un país en el que no hablan tu idioma, como lo es Francia, pero, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando vas a un país que también hablan español? ¿No? Por ejemplo, si eres de México, vas a España y ahí hablan España, y te y y hay de todos modos a una ahí una barrera cultural también, este, con con los locales en España, que no es la idiomática, sin embargo, sigue siendo una barrera cultural, que es que a lo mejor tienes un contexto muy distinto, y en tienes un origen y una personalidad, y y t y e en general, pues, todo un desenvolvimiento personal, una historia muy diferente a la del país o de las personas con las que te quieres relacionar allá, y a lo mejor eso hace que ellos te reflejen cierto rechazo, o que al contrario, que tú sientas cierto rechazo por ellos, ¿no?, por esa diferencia cultural que tienes con esas personas, aunque los 2 hablen el mismo idioma, es decir, a lo mejor no se hallan porque yo vengo de un pueblo muy pequeño, por ejemplo, y y llego a una gran ciudad como lo puede ser Madrid, o todo lo contrario, ¿no? Yo vengo de la Ciudad de México y llego a un pueblo muy pequeño, y aunque estamos hablando el mismo idioma, el hecho de que estemos en otro país, pero que tengamos orígenes diferentes, pues es culturalmente la barrera, la que nos está impidiendo hacer nuevas amistades.
Ajá, sí, sí. Ujú. Claro, sí. Claro. E Ujú. Claro. Ujú. Claro. Sí, justo. Ujú. Claro. Cambie. Claro, y también superimportante, o sea, y justo eso eso te iba a preguntar, o sea, de que cómo la harías con un país en el que hablan el mismo idioma, pero, como dices, sigue sigue siendo, y sigue estando presente esta barrera cultural, porque obviamente no vienes del mismo lado, no tuviste la misma crianza, eh, no te desarrollaste en el mismo ambiente, y pues, eso también llega a chocar, ¿no? Y crees que, por ejemplo, dentro del mismo, eh, aspecto cultural, eh, o, no sé cómo lo evaluarías tú, a lo mejor en otra categoría, eh, ahora sí que esta barrera, por ejemplo, de la personalidad de cada persona, o sea, ¿in lo incluirías lo incluirías en lo cultural, o, sería como algo más pues, personal?
Ujú. Ujú. Creo que es cultural también, porque nuestra personalidad está gran en gran medida, definida por la cultura en la que nos desenvolvemos. Es verdad que sí nacemos con un factor genético, o sea, ya ya en nuestros genes sí es cierto que tenemos como cierta predisposición, no sé, a ser, o, más risueños, o, más enojones, a ser más relajados, o, más nerviosos, o, más ansiosos, o, etcétera. O sea, sí es
Ujú. Ujú. Eh, tenemos nuestro te nuestro temperamento es de nacimiento, ¿no?
Exactamente, ya tenemos como esa predisposición, pero el resto de la personalidad que formamos a lo largo de nuestras vidas, la determina por completo el entorno, ¿no? Y el entorno, pues, es la cultura
Ujú.
por lo general. Entonces, si tú estás en una escuela en que te enseñaron ciertos valores que son muy distintos a los que luego te encuentras en otro país, pues, va a ser dife va a ser difícil que tu personalidad que se formó en esa escuela, empate, ¿no?, con eh, con la del otro país, o, lo mismo la cultura que recibes en casa, ¿no? Con la educación de tus padres y con los valores que ellos te enseñan, eso va forjando tu personalidad, y sí es algo muy distinto a lo que te encuentres en otro país, o, con otras personas que no comparten esos mismos valores. Porque ni siquiera tienes que ir a otro país, pues, para para para no encajar con alguien, ¿no? Puedes ser alguien de tu misma cuadra incluso. Pero pero no te hallas con ese alguien porque resulta que su familia es muy diferente a la tuya, y y ese factor cultural es el que te impide luego crear esa amistad.
Claro. Ujú. Claro. Claro. ¡Claro! Exacto. Oye, y por ejemplo, ahorita que mencionaste en las escuelas, em, la educación obviamente que recibimos en las escuelas, aparte de la educación de n de de nuestro hogar, ¿crees que también tenga c? o no sé si te alguna vez lo llegaste, a lo mejor, a vivir o a presenciar, eh, cuando estabas estudiando, eh, creo que, usualmente, estas son las etapas en las que más dicen de que o haces am o eres muy amiguero, o de plano, eres como muy solitario, ¿no? Pero tienen como que mucha influencia esos aspectos, pues, psicológicos y, como también dices tú, como l la el ambiente que se lleva en casa, de que a lo mejor, pues, bles mis papás, por ejemplo, no son muy, eh, no son muy amigueros, no salen, no tienen así como reuniones, etcétera, y pues, yo crezco viendo eso, y pues, por ende, pues, yo n yo conozco solamente eso, ¿no? O sea, este factor, eh, no solamente de de crianza, sino de que ya m mi mi personalidad psicológica, por así decirlo, o sea de que soy muy tímido o soy muy extrovertido, o soy muy introvertido, soy muy exagerado, soy muy así, todo esto, o sea, creo que es también pueden ser barreras, eh, digo, específicamente hablando, como y que es, pues soy tímido, no me gusta hablar, no me gusta acercarme, me da miedo acercarme a la gente. O sea, son también, eh
Ujú.
aspectos muy importantes o no tan importantes, en tu opinión, al momento de hacer, mm, amistades, de acercarse a alguien para hablar, o sea, ni si qui el primer contacto, por ejemplo.
Sí, no son aspectos que, desde mi punto de vilt de vista, son completamente importantes, ¿no?, son absolutamente importantes. O sea, si tú por por ti mismo, por tu factor genético, ya eres una persona que tiene como esa predisposición a ser solitario, pues, obviamente, si no buscas la compañía de los demás, pues, también no es fácil que hagas amigos. Generalmente, el que hace amigos es alguien que está buscando esta convivencia, ¿no?, que está buscando, eh, platicar, ser extrovertido, compartir con los demás, y es lo cual es como todo lo contrario para alguien introvertido, ¿no?, que no busca eso, no busca compartir con los demás, no busca estar con los demás, no busca platicar. Entonces, sí es un factor importante, definitivamente. Y ahí sí es donde viene la excepción de que se trate de un factor cultural, como lo planteaba en un principio. Y ahora sí estamos hablando, tal cual, del factor genético o psicológico, como lo mencionas.
Ujú. Ujú. Claro. Ujú. Claro. Ujú. ¿Y crees que ese factor se pueda cambiar? O sea, porque sí oh, de acuerdo, nuestro temperamento viene de nacimiento, ese es facto el factor genético, pero, pues, también tenemos el carácter, y el carácter lo vamos forjando, eh, conforme vamos, pues, teniendo experiencias con el con el mundo, ¿no? Em, por ejemplo, si t si tú, entre comillas, "naciste siendo introvertido", eh, o en un ambiente introvertido, ¿verdad?, en tu hogar, ¿crees que si el día de mañana tú te propones a ser extrovertido, o buscar esta forma de relacionarte más, crees que es posible, eh, indagarte en este nuevo, ahora sí que en este nuevo mentalidad psicológica?
Ujú. Sí, definitivamente. Y de hecho lo he visto, ¿no? Y y no es que estés cambiando como el factor, ¿no? Este, porque el factor, pues, sigue ahí, ¿no? O sea, tua tus genes, este hasta la fecha pues es algo que no hemos eh, que la ciencia no ha avanzado a tal nivel no compara que los modifiquemos, y y y quitemos como ese factor genético que te dan, eh, que te da esa introversión, pero a raíz de práctica, a raíz de disciplina, al raíz de desarrollarlo y de tú mismo irte haciendo de otra manera, por supuesto que puedes convertirte una en extrovertido, y lo he visto, ¿no? Con gente cercana que sé que nat de que de manera natural ellos son introvertidos y que no les gustaba su personalidad y que sabían que se les cerraban mucho las puertas en la vida siendo así, y que por lo tanto, a base de práctica, se forzaron lo suficiente y se convirtieron en gente extrovertida, curiosamente.
Ujú. No cambian. <chuckles> Exacto. Ujú. Ujú. Ujú. Oh, wao. Claro. Oye eso está muy padre ¿no? Y está interesante cómo podemos cambiar ese aspecto de nosotros mismos cuando nos lo proponemos ¿no? Este, oye está superinteresante este tema, te agradezco muchísimo tu tiempo. Me gustó mucho platicar contigo porque creo que es un tema que que como dices, tiene mucho mucho contexto al que le puedes, este, sacar significado, así que muchísimas gracias.
Ajá. Exacto. Gracias a ti, hasta luego, que estés bien, bye.